तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि अ, जैसे ही मैं आराम करने के लिए जाती हूँ और थोड़ा-सा खुद को ये है ना कि काम करने के बाद थोड़ा आराम कर लो सारी चीज़ों से दूर हटकर के। तो उस समय क्या होता है ना कि जो चिंताएँ होती हैं लगातार दिमाग में घूमती रहती हैं और काम करने के जैसे कल के अ, जो है समय-सारणी कल क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना बहुत सारी चीज़ें। और एक तरह से दिमाग शांत ही नहीं रह पाता है, मैं कह सकती हूँ कि कुछ न कुछ दिमाग में चलता ही रहता है काम को लेकर के। और चाहे काम ख़त्म हो जाए, चाहे अ, बिल्कुल 2 दिन के लिए कोई काम नहीं है फिर भी अगले 2 दिन के बाद जो काम है उसको लेकर के जो है समय-सारणी को लेकर के सारी चीज़ें ना इस तरीके से चलती रहती हैं मेरे दिमाग में कि एकदम से मुझे बिल्कुल भी जैसे लगता है ना कि बेचेस बेचैनी सी होने लगना। सारी चीज़ें अगर एक साथ चलने लगे दिमाग में काम जैसे मैं काम करके भी उठी हूँ और चाहती हूँ थोड़ा-सा देर मैं आराम कर लूँ लेकिन वही काम की बातें अब ऐसे करना है अब ऐसे करना है उस टाइम पे किसी ने ऐसे कुछ कह दिया था। या फिर कुछ भी वही काम की चीज़ें ही चलती रहती, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मुझे अ, आपसे सुझाव चाहिए कि किस तरीके से मैं इसे ठीक कर सकती हूँ? कैसे मैं खुद को बेहतर कर सकती हूँ?
जी, जी, बिल्कुल। मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या को आज जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी का इतना बोझ होता है तो कई बार हमारे आराम में व्यवधान होता है और हम कई बार ठीक तरह से आराम नहीं कर पाते, ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ सुझाव दूँ मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा जैसे आपने जो समस्या बताई कि आपका दिमाग ज़रूर से ज़्यादा सक्रिय रहता है, आराम करते वक़्त भी और आपके काम को लेकर चीज़ें घूमते रहती हैं आपके दिमाग में। ये किस समय सबसे ज़्यादा होता है जब आप दोपहर के वक़्त नींद लेती हैं, रात में नींद लेती हैं या फिर ये कुछ छुट्टी वाले दिन विशेष रूप से होता है? इस बारे में थोड़ा बताएँ।
जी। जी अ, देखिए अगर मैं अ, बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कब होता है तो मैं कह सकती हूँ कि हर वक़्त जब भी मैं खाली हूँ या फिर जब भी मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ तब और जैसे मैं बात करूँ जैसे मैं सोने के लिए जाना है मुझे काम करने के बाद। और जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो वही सारी चीज़ें हैं, जैसे अ, कोई काम बिगड़ गया है दिन में तो उसके बारे में कि आज वो कैसे हो गया, कल उसे ठीक से करूँगी। और अ, काम के दौरान जो कलीग्स की बातें होती हैं, वो बॉस की बातें होती हैं वो हमेशा मतलब एक तरह से जैसे मेरे सामने अ, कोई पिक्चर चल रही हो, कोई अ, बातों की कोई जैसे कैसेट भर लेते हैं वो चल रही हो। ऐसा लगता है कि कैसे मैं उसे बाहर निकलूँ और सबसे ज़्यादा न जैसे मैं सुबह उठ त उठ रही हूँ तो कभी भी मेरा माइंड जो है अ, शांत नहीं रहता कि सुबह के समय एकांत मैं अपने आप को खुद जो है अपने आप के साथ रह पाऊँ। वो नहीं रह पाता, वहाँ पर भी सुबह उठते ही काम की चिंताएँ होने लगती हैं कि चलो-चलो काम करना है जल्दी उठना है। अ, बस एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से मैं अभी काम कर रही हूँ ना मुझे लगता है मैं एकाध महीने और कप कर पाऊँगी फिर जो मेरी बीमारी अ, मुझे बीमार होने वाली स्थिति अभी फिलहाल में लग रही है कि इस तरीके से तो मेरा जो माइंड है वही न काम करना जो है एक तरह से बंद कर जाए। तो मुझे न एक तरह से भय भी रहता है कि अगर इसे नहीं ठीक कया अ, किया गया तो क्या ही मैं कर पाऊँगी।
जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ अपने स्वास्थ्य को लेकर आपका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। अ, लेकिन, मुझे सुझाव देने के लिए ज़रूरत है मैं इस चीज़ को जानूँ कि ये जो समस्या है वो अक आपके साथ कब से हो रही है? कु घटना कोई विशेष घटना है जिसके बाद से ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई हो? तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ।
हाँ जी, अ अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ना तो ये 1 साल से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि ना उम, उससे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त थी और पढ़ाई ही कर रही थी तो इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं था क्योंकि वही कॉलेज के काम रहते हैं और थोड़ा बहुत घर के काम रहते थे। लेकिन 1 साल पहले ही मैंने अ, जो है जॉब जॉइन करी है और उसमें जो है जाना होता है मेरा। तो वहाँ पर ना, जैसे मेरे 9 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो जैसे मेरा पहला अनु अनुभव भी है ये और स्टार्ट ही किया है तो लगभग वैसे 1 साल हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा सजग भी हो गई हूँ, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अ, वहाँ से लौटने के बाद भी ना वो सारी प्रक्रियाएँ मेरे अ, जो है दिमाग में घूमती रहती हैं और सच बताऊँ तो मुझे एक डर भी रहता है कि अगले दिन कोई काम ना बिगड़ जाए। और हर रोज़ भी काम करते समय बिल्कुल एकदम डरी हुई-सी एकदम से जैसे मुझे आ आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है ख़ुद में कई बार कि जैसे मैं इस काम को कर नहीं पाऊँगी इसलिए इतना डर रही हूँ। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ सोने से पहले जगने के बाद
उम, जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी।
अपने बस काम के बारे में ही सोचती रहती हूँ बाकी के जो काम होते हैं घर के काम या परिवार के काम सच बताऊँ तो सबको एकदम से जैसे मैं भूल ही गई हूँ। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ काम को लेकर के।
जी, जी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप जैसा कह रही हैं कि आपको काम करते वक़्त भी एक डर-सा एक भय-सा महसूस होता है। ये आराम ना मिलने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। इसी पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, क्या ये चीज़ें आपकी दिनचर्या के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित कर रही हैं? या फ़िर कोई क आपने कोई काम किया हो उसका परिणाम जो आया हो वो इसकी वजह से बिगड़ गया हो तो ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में भी हमें बताएँ।
हाँ जी। ये ना जब मैंने शुरुआत की थी अ, ऑफ़िस में जाना और वहाँ पर काम करना, तो तब चूँकि मेरा पहला अनुभव ही था वहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई और सहमी हुई-सी रहती थी। लेकिन जो है काम बहुत ईमानदारी से हमेशा करती थी और आज भी करती हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ऐसे ज़रूर कुछ काम हुए थे जिससे मुझे जो है अपने ऑफ़िस में भी अ, डाँट खानी पड़ी सबके सामने। और तब से ना मेरा जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काम को लेकर के। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अ, कोई भी ग़लती हो या फिर उम, मुझे डर सच में बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में घर कर गया है। उसी दिन से लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं काम ही सब कुछ है। काम स काम है तो सब कुछ अच्छा रहेगा और काम अगर ज़रा भी डिस्टर्ब होगा तो मैं भी परेशान हो जाऊँगी। और इसी बीच जैसे मैंने कहा कि परिवार वालों से और मेरे जो भाई-बहन हैं उनसे भी कई मैंने मैं कि सोच सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा दूरी बन गई है। ना मैं उनके साथ बैठ पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, ना उनसे बातें कर पा रही हूँ। तो इस बीच न बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई हैं और बहुत ज़्यादा मेरा नुक़सान भी हो रहा है इस बीच क्योंकि और भी काम है मुझे। अ, जैसे क्रिएटिव काम भी करना पसंद है और जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कैसे भी वो काम बस ढंग से चलें और बाकी कामों पर कोई ध्यान ही नहीं है मेरा।
जी, जी। हुँ। जी, जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो आराम की समस्या किस तरह आपके जीवन के दूसरे पहलुओं को भी प्रभावित कर रहा है। मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। इससे पहले कि हम सुझाव की ओर बढ़ें, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे और वो ये है कि अ, क्या चूँकि 1 साल बीत गया और आप इस समस्या से जूझ रही हैं, क्या आपने इस समस्या को हल करने के लिए कोई उपाय अपनाए हैं? उसका क्या परिणाम रहा? जी।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
जी। जी। ओके। हाँ। जी।
इसके साथ मुझे लगा, जैसा आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स में आप पर दबाव ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगता है, अगर आप थोड़े अपने समय सारणी या यूँ कहें, आपकी अपने जो काम है, ग उसको अगर पहले से व्यवस्थित कर लें, किसी नोट्स के माध्यम से या सोने से पहले अगर आप वो तैयार कर लें एक शेड्यूल कि आपको क्या-क्या काम करना है, तो आप अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से तय कर पाएँगी और आप अ, उसी हिसाब से उसमें समय दे पाएँग समय आप निर्धारित कर सकती हैं कि किसमें कितना समय देना है। ये आपको, आपके काम को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। मेरी आखिरी सलाह आपसे ये रहेगी कि जैसा आपने कहा कि आप अपने घरवालों से, दोस्तों से भी कट रही हैं। मेरा मानना है कि कटने की बजाय अगर आप उनसे सहयोग लें, अपनी समस्या को खुलकर पूरे दिल से उनसे बाँटे, तो मुझे लगता है, वो भी आपका ज़रूर सहयोग करेंगे। उनसे बात करने से आपके बीच के संबंध भी मज़बूत होंगे, तो मेरी यही सलाह है आपको। जी।
जी। अ, सच में आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और वाक़ई में जो आपने सलाह दी है, मुझे लगता है, वो मेरे लिए ज़रूर काम आएगी और मैं ज़रूर अपनी जो भी परेशानी थी, उसको सही कर लूँगी और इतनी अच्छी सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये सलाह पसंद आई और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।